Fíjate que como que estaba en un momento de shock que yo dije: "Tengo que encontrarlo", o sea, como que en mi cabeza no había otra opción que no encontrarlo, pero, sí me dijo mi esposo, por ejemplo, "Si no lo encuentras vamos a correr al barco, agarra tu computadora, y también, pues, lo tengo enlazada, y bloquéalo". O sea, la verdad es que cuando tienes internet, que, pues, supongo que en la isla había internet en todos lados, o sea, como que puede ser todo fácil, el problema es cuando no hay Internet. O sea, yo creo que, si ahí no hubiera habido buena señal, o, no hubiera habido internet, yo creo que, pues, el teléfono ya, o sea, valió. Yo creo que por más que yo quisiera, o, en el restaurante yo hubiera preguntado si ellos no hubieran querido darme el celular y es que, pues, todo esto funciona con internet, o, si no hubiera habido internet yo creo que ella me dice: "No pues aquí no dejaste nada". Y yo, pues, como no estaba segura dónde lo había dejado, entonces, yo creo, que corres el riesgo. Porque fíjate que con mi mamá en México, tuvimos una mala experiencia, justamente fuimos a Cancún con mi familia, y ella dejó su bolsa en el baño. Entonces, en ese tiempo, pues, todavía no había como toda esta tecnología de encontrar tu teléfono y así de fácil, y me acuerdo que regresando y ella: "No traigo mi bolsa" y yo: "¿Cómo que no la traes?" "No, no la traigo". Y ya, o sea, nos regresamos como a los lugares donde habíamos quedado y jamás la encontró. O sea, ni siquiera la cartera, ni siquiera el celular, ella estaba muy preocupada por sus tarjetas. O sea, porque tú sabes que pueden, o sea, como tienen los números de adelante y atrás en ese momento pueden sacarte lo que quieran del dinero, y hacer como 1000 compras, y ella así como: "Es que mis tarjetas ¡no! Las perdí. Y las del banco". O sea, yo creo que es lo que más preocupa siempre, las tarjetas del banco
Ajá. Okey. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Sí. Okey. Ajá. ¡Uy, no! Ujú. Exacto, sí. Sí, sí, sí. <chuckles> Claro.
y para reponerlas, o sea, porque, pues, es que es un filón hacer 1000 trámites. Sí.
Ay, luego el tiempo, sí. Sí, completamente. Sí, es que, bueno, sí es cierto, antes, ah, todas las tarjetas justamente tenían toda la información ahí, o sea, tenían, vaya, hasta el nombre registrado, el número de tarjeta, el código. Y sí era muy fácil, pues, tomarla, e ir a comprar cosas, y no era tu tarjeta. Afortunadamente, ahorita, ya las tarjetas ya no salen con esa información. Ya, a lo mejor solo con el número de tarjeta, pero el código y tu nombre, creo que ya, bueno, algunos bancos ya la tienen oculta, que, bueno, es lo más cómodo, justamente, para estas situaciones.
Todo.